Perfetto. Ehm, quindi diciamo ci sono ci sono stati dei non so se hai già, mhmm, ehm, precedentemente, ehm, sempre svolto un lavoro online oppure ti è capitato anche di di svolgere un lavoro diciamo in presenza comunque un un un tipico classico lavoro, uhm, quali sono le le cose positive e le cose negative che hai notato relativamente allo smart working, al lavoro online?
Allora diciamo che sì, a me è capitato di fare un lavoro tradizionale in ufficio quando mi diciamo così, mi diplomai dopo ragioneria, quindi dopo 5 anni e iniziai un classico lavoro d'ufficio. Guarda, se devo essere sincero le differenze ad oggi sono veramente tantissime, sono molto positive, e sono anche drastiche perché purtroppo quando lavoravo da dipendente, avevo veramente poco tempo per curare soprattutto me stesso. Ad esempio, a me piace allenarmi e mi ricordo che mi ritrovavo ad andare in palestra alle 18 di sera, dove la palestra era affollata, era praticamente un peso, non era un piacere, e diciamo che da quando sono un po' più flessibile grazie a questo lavoro online, sicuramente so riuscito a gestirmi meglio la giornata.
Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Okay.